Ya, şöyle: Bence, eee, en önemlisi ailede verilen. Çünkü, eee, çocuk, ya benim kendi çocuğumdan yola çıkayım, ben öğretirsem, eee, gözlemleyerek öğrenecek, tabii, yani çocuk, eee, sadece dinleyerek nasihat duyarak değil, görerek de öğreniyor. Yani çocuğuma şimdi ben çok saygılı olmalısın, yani, emm, işte, ne bileyim e o uygun davranmalısın, hiçbir şey ifade etmez Evet, yani diyecek ki "Ya, iyi de anne hani, iii, söylediğinle yaptığın eşleşmiyor, bunu ne yapacağız." da diyebilir haklı olarak. Eee, dolayısıyla hem aile içi dinamikleri daha sağlıklı bir hâle getiriyor bence bu. Eee, herkes birbirine daha anlayışlı ve saygılı davranıyor. Yani bu şu demek değil.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Dersen hiçbir şey ifade etmez. Çocuk gördüğünü öğreniyor diyebilir miyiz? Hı hı. Elbette. Hı hı. Hı hı. Yani sınırları bilmek anlamında herkes daha rahat iletişim kuruyor.
Kesinlikle ama bu şu demek değil yani kavga da ediyoruz, tartışıyoruz da fikir ayrılıklarımız da oluyor ama, eee, neyi ifade edeceğin değil de nasıl ifade edeceğin çok önemli bizim evimizde. Yani dolayısıyla her zaman çocuğuma bunu öğretmeye çalışıyorum. Diyorum ki "Ya, bana karşı çıkabilirsin, annenim diye sürekli haklı olmak zorunda değilim ama bana bunu nasıl söylediğin çok önemli." Ya
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Sunum. Hı hı. Hı hı. Yani bunun da bir yöntemi, yolu olmalı.
Eee, evet, üslup çok önemli bu konuda yani vermeye çalıştığım en büyük öğreti değer belki de bu. Çünkü yani
Ken Evet. Hı hı. Yani 1 dakika o zaman, eee, "saygı" dedik. Daha sonrasında şunu da diyebilir miyiz? Üslup yani nezaket belki de aslında daha geniş.
Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle. Yani birine bir şey söyleyeceği zaman, eee, terbiye sınırlarını aşmadan yani, eee, kimin rolleri karıştırmadan, terbiye sınırını derken anlatmaya çalıştığım bu, rolleri karıştırmamak gerekiyor. Yani o benim çocuğum, ben onun annesiyim. Bana karşı çıkarken de benimle nasıl konuşması gerektiğini ona söylemek durumundayım, öğretmek durumundayım. Biraz böyle.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bu sınırlar korunmalı. Hı hı. Peki senin için bu kadar önemli olan, eee, değerler, işte, eee, "saygı" dedik, i "nezaketle beraber sınır koruması" dedik. Bunlar mesela günlük hayatta aşıldığında karşındaki tarafından belki iş ortamında belki çocuğun, eee, özellikle çocuktan bahsedelim. Nasıl karşılık veriyorsun? Nasıl yönetiyorsun bu, uuu, sü süreci?
Hı hı. Hı hı. Hı hı.

Ya, ben orada şunu diyorum, eee, mesela, eee, şöyle örnek verebilirim bu sorduğun soruya. Eee, uygun olmayan davranışlarının sonuçlarını öğrenmesiyle bununla ilgili ceza alması çok farklı. Ceza alıyorsa bence bu uygunsuz bir sınır. Orada bir sınır yok çünkü direkt korkuttuğunuz, korku kültürünü öğrettiğiniz ve, eee, yaparsan her hatanın ya da her bana göre anneye ya da bir yetişkine göre karşındaki muhatap kimse, ona uygun olmayan her bir davranışında ceza alırsın. Ama ben ona bunun uygunsuzluğunu nedenleriyle anlattığımda kısa cümlelerle dolayısıyla orada bir farkındalık geliştiriyor. Sonuç aynı.
Hı hı. Hı. Hı hı. Elbette. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bir bedeli. Hı hı. Hı hı. Hı hı, elbette. Bu da geri bildirim oluyor. Ceza değil de geri bildirim oluyor ki bunu, eee, tecrübede bir sonrası için farklı bir şekilde dönüştürüp kullanabiliyor. Ama ceza sadece korku getiriyor. Ve korkunun yani çocuk yetiştirmede tabii ki yeri var mı yok mu bu da aslında kişisel bir tercih. Peki, sen ne düşünüyorsun? Sence korku, eee, çocuğa bir şey öğretir mi? Çocuk eğitiminde yeri var mıdır?
Evet. Hı hı. Hı hı. Şimdi çok dengede olabilir. Neden? Şimdi çocuk, eee, daha, emm, gelişme sürecinde olduğu için sadece %25'lik bir öğrenme kapasitesi var. Dolayısıyla, eee, bazı durumlarda da mesela tehlikeli durumlarda, hayati durumlarda da gerçeği anlatarak belki biraz korkunun ne olduğu öğretilebilir. Korku öğrenilen bir duygu çünkü. Dolayısıyla her şeyi korkutmazsınız. Evet, hayatta kalmak için önemli ama diğer taraflarda her davranışın bir sonucu olabildiğini ve bunun da sorumluluğunu alması gerektiğini ben kendimce öğretmeyi uygun buluyorum. Başkası için farklı olabilir tabii.
Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı. Koru korunabilir. Hı hı. Hı hı. Çünkü hayatta kalmayı da sağlıyor bu duygu sonuçta. Hı hı. Hı hı. Elbette.

Eee, peki bu bahsettiğimiz değerleri, eee, bis tız değişen zaman, eee, değişen kültür, toplum nasıl değiştiriyor ya, teknoloji, belki kentleşme diyebiliriz, belki her şeyin dijitalleşmesi, işte, online arkadaşlıklar, sence nasıl etkiliyor?
Hı hı. Hı hı. Hıı. Ha ha. Yani, bence şimdi teknolojinin bu noktada hem olumlu hem olumsuz tarafları var. Yani, eğer, eee, bence bu çok önemli. Eğer çocuk gerçekten, eee, çok vakit geçiriyorsa orada, eee, çok bireyselleştiğini düşünüyorum ben, eee, şahsen. Eee, insan ilişkisi olmadığı noktada da, eee, şey oluyor yani, imm, o beceri de gelişemiyor yani; ilişki, sosyalleşme, karşılıklı işte empati, fikir alışverişi ya da ihtiyaçlar, eee, bireysel anlamda oturmuyor, gelişmiyor çünkü bilmiyor, yani, sürekli dijital bir dünyada olan biri, yani bence yetişkinler için de böyle aslında hani, eee, karşında böyle canlı kanlı biri olmadığı zaman, emm, bir şeyleri ifade etmek, o duygusal, eee, mimikleri, işte, gö gösterim, eee, dışa vurumları anlatmak ve anlamak bence çok kolay değil. A biz şöyle yapıyoruz, eee, evimizde çocuğuma hâlâ telefon vermedim. Eee, ta
Hı hı. Hı hı. Elbette. Hı hı. Hı hı. Ve bu değerler de oturmuyor, diyebilir miyiz? Havada kalıyor öğretilenle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kaç yaşında çocuğun?
7 yaşına girmek üzere. Yani, şöyle, mesela, geçen gün doktora gittik. Eee, karşımızda oturan bir çocuk vardı, ondan küçüktü, 4 yaşlarında filandı. Mesela onun ebeveyni hemen çıkardı telefon verdi, oturur oturmaz. Şimdi kızım da döndü bana bekliyor yani, "O niye veriyor, o zaman sen niye vermiyorsun?" daha hiç telefona dokunamadı bile şu ana kadar.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı.
Eee, ben bu doğrudur ya da yanlıştır demiyorum her ailenin kendi tercihi ama ben tercih etmiyorum. Yani, sıkıl sıkılabilirsin, sıkıldıkça zaten
Hı hı. Peki, çocuk bu karşılaştırmayı yapıyor mu? "Im mem bak, ona veriyorlar, bana verilmiyor." Bundan bundan dolayı mutsuzluğunu ifade ediyor mu aile içinde?
Yapıyor tabii, tabii yapıyor.